ما أنا باقول له، أنا باقول له: "طَب معلش أنت مش عارف تكتب اسمك، طَب أنت أساسًا يعني عدِّيت المراحل اللي فاتت دي كُلّها إزاي؟ ل لا عارف تقرا ولا عارف تكتب اسمك اللي هو أول حاجة ال أي طفل في الدنيا بيتعلِّمها، بيتعلِّم إن هو يكتب اسمه ويقرا اسمه، ما بيتعلِّمش أي حاجة قبل كده."، فبيقول لي، باقول له: "ده أنت حتّى على ورقة الامتحان عشان يتعرَف إن ده تبعك لازم تكتب اسمك، فكتبته إزاي؟" بيقول لي: "لأ، ما أصل المُدرِّسة أ أو مديرة المَدرسة هي صاحبة ماما وجارتنا، فهي كانت عارفة، فكانت بتبعت حد ليَا، تمام، يساعدني إن أنا أكتب اسمي، بيكتب لي وأنا باكت بانقل، بانقل." عارف هو بس يا دوب بيعرف يكتب، بينقل كده، فاهمني، لحد تالتة إعدادي، بس طبعًا تالتة إعدادي شهادة.
أها. صح. صح. آه. لازم تكتب اسمك. أها. امم، يا لهوي يا أمّا! يا لهوي! آه.
تمام، فلازم بقى يعرَف يقرا ويكتب، لإن ما فيش حد هييجي يكتب له.
لإن بتبقى لجان خاصة بقى زي ما أنت عارف بقى وبعيد عن المَدرسة وكده. فاضطر بقى آسفًا إن هو ييجي ويقرا ويكتب، يتعلِّم إزاي يقرا ويكتب. فكانت دي حاجة يعني مَهزلة من المهازل اللي الواحد بيشوفها في مجال التعليم يعني بما إن أنت ذكرت الجهل ف لحد تالتة إعدادي.
آه. آه. يا نهار إسْوِح! يا نهار إسوِح عليَا! <chuckles> لأ، ده ده ده ده لنا الله. ده لنا الله. <chuckles>
آه والله باكلِّمك بجد، يعني ده حاجة أنا شُفتها بعيني. آه والله، لنا الله، إحنا كُنّا لتالتة إعدادي كُنّا مفحوتين أصلًا وسَهَر ومذاكرة وكل حاجة. تخيَل إن أنا ألاقي واحد مش عارف يكتب اسمه، يعني ربِّنا يرحمنا برحمته. <chuckles>
أها. يا نهار إسوِح! ما ما علينا، ما علينا. طيب، فيعني آآ إن شاء الله لو المديرة مش صاحبة ماما، يبقى الشخص لحد أمّا وصِل لأولى ثانوي، هو المفروض بقى شخص عنده معارف مختلفة، عنده معلومات عامة، جميل، ومتعلِّم والدنيا جميلة.
آه. <laughs> إمم. إمم. <chuckles> حلو. إمم. صحيح. إمم. حلو.
ما بعد كده، أنا شايف إن هو مش يكون بفلوس، بس يكون ب <tsk> يعني خلّينا نقول
إمم. حاجات رمزيّة يعني؟